Ừ, thì như mình có nói với bạn á về cái trường hợp của mình á, thì mình bên mình là họp lúc trước là thường là 1 năm mới được xem xét tăng lương 1 lần. Ừm.
Ừm. 1 năm là được xem xét, đó là nó nó theo cái định kỳ, đúng không?
Ừm, quy định của công ty á, thì thật ra lúc đầu mình vào công ty là mình lỡ giống như mình nói với bạn hồi nãy mình bị hố. Mình thương lượng một cái mức lương thấp hơn so với cái mức lương mà hiện tại công ty có thể trả cho nhân viên. Nên là mình lúc mà mình vào làm mình khó chịu, mình bứt rứt lắm. Thì tầm, à
Quy định của công ty. Bị hố. <chuckles> Ừm, so với cái à, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Mình cũng hiểu được cái cảm giác đấy, khó chịu, bứt rứt mà mình có những cái giá trị đóng góp mà mình lại nhận được cái đồng lương như vậy ha, rồi sau đó như thế nào? Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì sau khoảng nửa năm á, làm việc thì mình đã, a, đề xuất lên để được, à không, thay vì là 1 năm mới xem xét tăng lương 1 lần thì mình đang đề xuất là nửa năm xem xét tăng lương 1 lần. Thì lúc đấy mình đã chuẩn bị toàn bộ những cái gì mà mình đã làm được trong nửa năm vừa qua, để mà, ờ, khi vào na trao đổi với cái người quản lý trực tiếp ấy, thì mình có tự tin hơn. Ngoài ra á, thì mình cũng thấy là s cái thời điểm mà chọn thời điểm nó rất là quan trọng nữa.
Nửa năm. OK. Ừm. À. Ừm. Mình cũng nghĩ như vậy đó, cái đó cực kỳ quan trọng đó, cái thời điểm bạn mà đưa vào cái quyết định mà để xin tăng thêm á ha. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì, à, thật ra những có những cái thời điểm nó không được tốt để cho một cái người nhân viên xin tăng lương là cái thời điểm công ty
Ừm. Vậy thì những cái thời điểm đó mình làm sao, bằng cách nào? Hay là cảm nhận như thế nào để nhận ra cái thời điểm tốt đó hả bạn?
Ừm. Ừm, thời điểm tốt tức là mình biết được là công ty đang, a, làm ăn tốt nè, kinh doanh phát đạt nè, tăng trưởng tốt đúng rồi, có nhận được
<laughs> Đang làm ăn tốt ừ, còn thái độ của sếp thì sao? <laughs> Rồi, ừ ừm, ừm, nhận được nhiều dự án lớn.
Ờ, tức là nhận được nhiều cái dự án lớn đi, đúng hông? Còn sếp á, thì sếp mình cũng phải xem sắc mặt của sếp nữa nha. Ví dụ như lúc đó sếp hôm đấy sếp vui, hôm đấy sếp vừa được khen thưởng như thế nào đấy, thì mình tranh thủ mình vào mình trao đổi với sếp trước. Ừm, đó. Ngoài ra thì mình nghĩ là mức lương á, trao đổi với sếp là một phần thôi, một phần nữa là do bên phòng nhân sự nữa. Đúng rồi, tại vì chế độ ta lương thưởng thì bên phòng nhân sự người ta sẽ nắm, nên là mình cũng phải chủ động, à, trò chuyện, trao đổi với các chị anh chị làm bên phòng nhân sự để mình nắm bắt được về cái ừm.
Ừm, à. Đang vui. Được khen thưởng. Ừ, những cái OK, cái này hay nha! Mình phải học hỏi đấy. Ừ, ừm. Một phần. Đúng rồi, mình cũng nghĩ như vậy. À, tức là cũng phải trao đổi với bên kia để người ta cũng nắm bắt được một cái phần nào đấy, đúng không? À, mình hiểu cái này, thông tin.
Đúng rồi, năm về cái thông tin á, để mình xem xem là cái khả năng được tăng lương của mình nó có cao hay không, kiểu, kiểu vậy. Ừm.
Ừm, hay đó ha. Ừ, như vậy là bạn cũng sẽ có những cái tác động chỗ này và chỗ kia nữa để cho người ta có cái hệ thống ráp lại với nhau nó ăn khớp hơn, đúng không? <chuckles> Ừ. Nhưng mà, ừm, cho mình hỏi thêm là kh khi mà mình, à, đề nghị tăng lương như vậy mà cái điều gì nó khiến người ta hay cảm thấy ngại mà nói về cái chuyện tăng lương nhất nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. Với lại ờ.

Khi mà quyết định xin tăng lương á, thì, à, mình nên bắt đầu từ đâu? Và có bước chuẩn bị nào cơ bản hay không bạn?
Ừm. Ờ, mình nghĩ nha, nếu mà bạn muốn tăng lương á, thì bạn nên, à, xin vào cái thời điểm càng sớm càng tốt. Mình ví dụ như là, ờ, khi mà bạn, à, thử việc á, thử việc xong.
À. Ừm, tức là cái giai đoạn mình, ờ, th mới thử việc xong, càng sớm càng tốt. Ừ.
Thì, à Đúng rồi, đúng rồi. Tức là thường có một số người á, người ta được nhận vào công ty nhưng mà cái mức lương lúc đầu người ta hông có hài lòng. Hoặc là sau khi vào công ty làm á, người ta mới phát hiện ra là, ờ, người ta đã, ờ, thương lượng một cái mức lương thấp hơn so với mức lương của những đồng nghiệp khác trong công ty bị hố á, bị hố á, đúng rồi.
Ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm, tức là mình bị mình bị bị bị bị bị hố, đúng rồi. Theo như bạn chia sẻ thì mình cảm nhận được là, tức là những cái thời điểm mà thương lượng đó là chúng ta nên phải cân nhắc để mà xin, ừm, từ cái thời điểm lúc đầu luôn, đúng không?
Đúng rồi. Tức là mình càng xin sớm á, thì mình nghĩ là cái khả năng nó được, ờ, được như ý mình nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là bạn biết sau khi thử việc xong, bạn sẽ được ký hợp đồng chính thức, đúng hông? Thì ký hợp đồng chính thức thì đương nhiên mọi cái chế độ, phúc lợi, tiền lương đều được xem xét lại từ đầu, thì lúc đó mình mình đưa cái ý kiến lên. Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm, nhưng mà mình cũng sợ là sợ một điều là khi mà mình mới á, mà liệu rằng mình xin sớm quá như vậy á, thì nó có thực sự là khó khăn không? Bởi vì người ta cũng mình cũng chưa cống hiến nhiều cho công ty hay là cơ quan ấy, thì mà mình đã xin như vậy thì mình sợ là nhiều khi người ta lại đánh giá mình như thế nào, hoặc là người ta lại cho mình nghỉ việc luôn thì sao? <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu ý bạn ha. Thì thật ra ý này của bạn cũng đúng, thì, à, nếu mà mình xin tăng lương như vậy á, thì mình cũng nên, ờ, thể hiện cho người ta thấy là mình làm được việc. Ví dụ như là trong 2 tháng thử việc đi, mình phải làm tốt, mình phải làm tốt những cái công việc được giao đúng rồi, mình phải thể hiện, tại vì không có bao giờ mà bạn đi thương lượng được thêm tiền mà bạn không có nỗ lực gì hết, bạn hổng làm gì hết mà bạn muốn người ta trả thêm tiền cho bạn, thì cái đó là điều không tưởng, không tưởng, đúng hông?
Ừm. À, hay đó. Tức là mình phải cố gắng thật sự ngay từ đầu luôn, đúng không? Ừm. À, cái này đúng nè. Ừ, tức là khi chúng ta đã xác định làm việc là phải lao đầu vào và phải thể hiện được ngay, để xứng đáng với cái giá trị, đúng không? Đúng như bạn chia sẻ. Ừm.
Đúng rồi. Và, và mình nghĩ nha, nó không phải chỉ là một cái, ơ, thể hiện bình thường mà bạn. Ví dụ như là bị mình ví dụ là bạn làm sale đi, thì bạn nên có những cái dẫn chứng cụ thể, ví dụ như là, ừ, "em đã bán được tháng này doanh số cho khách hàng A, B, C, D là bao nhiêu phần trăm" đúng rồi, mình phải đưa ra những cái kết quả nó cụ thể luôn, chứ không phải mình nói mồm không là, ờ, "tháng rồi em làm tốt", rồi vậy thôi. "Làm tốt là làm tốt sao em?" ừm. Đúng rồi.
Ừm. À, có dẫn chứng cụ thể, rồi. Ừm, mình hiểu rồi, ô kê. <laughs> Chứ không phải là nói, kiểu, ờ, chung chung làm tốt là mình cố gắng như thế nào, sao ha? Như vậy như vậy là bạn nói là mình phải có những cái dẫn chứng, minh chứng cụ thể là mình làm được, ừm, A, B, C, gì đấy. Vậy thì, ờ, đối với bản thân của bạn ấy, thì bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn đã từng xin tăng lương là khi nào hay không? Và khi đó bạn x x xin bằng cách nào?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ.